Benar, tapi mungkin ya Mbak, kenapa kita mengabaikan gejala-gejala itu? Karena hampir setiap hari kita mungkin merasakan itu kayak pusing, kan itu wajar banget ya pusing. Orang orang belum makan aja bisa pusing gitu kan, kelaparan bisa pusing, kepanasan heeh, orang kepanasan bisa pusing. Jadi kayaknya pusing itu, apa ya, akhirnya malah dipandang sebelah mata gitu loh, padahal pusing itu kan kaitannya dengan banyak hal. Mungkin ada sistem-sistem kita yang lagi nggak oke, gitu kan, Mbak. Padahal penting juga loh itu diperhatikan, pusing, batuk, soalnya aku pernah Mbak, batuk berhari-hari nggak selesai ternyata begitu, eee, periksa, ada infeksi saluran pernafasan. Aduh itu
Mhm. Iya. Heeh. Oh, iya sih. Heeh. Iya, sesimpel belum makan, heeh, ya? Mmm. Normal, gitu ya? Bener bener bener. Mmm. betul betul, jadi Iya. Heeh heeh? Heeh, dicek gitu ya? Oh, serius? <chuckles>
Iya, ada, gitu kan, dan yang maksa buat, apa namanya, periksa tuh s temen aku, karena, eee, dia ngerasa kok lama banget nih nggak selesai nih, nggak mhm, nggak sembuh-sembuh, gitu. Itu sih, Mbak, kalau aku.
Ya ampun. Heeh heeh. Mhm. Karena mungkin Iya, nggak nggak selesai nggak selesai batuknya ya? Heeh heeh heeh. Iya, ya? Iya, kayaknya itu, e PR juga deh, PR juga untuk kita, enggak harus kita sebagai perempuan ya, Mbak, ya? Ya, sebenarnya kalau laki-laki pun juga perlu aware nih Kak, sa karena kan karena kan, eee, namanya badan sendiri yang paham ya diri kita sendiri gitu kan ya. Iya jadi jadi kalau misalnya kayak pengalaman kayak pengalaman Mbak tadi nih, sampai temen Mbak aja sudah sadar gitu kalau batuknya udah keseringan tuh berarti itu artinya PR di kita juga nih, kok bisa kita lalai, gitu kan ya? Iya iya, makanya kayak, eee, aku juga mulai udah mulai hati-hati juga nih Mbak, karena kan, eee, cuaca lagi dingin begini, dingin anget dingin anget kan agak, eee, apa, e harus bikin kita hati-hati ya, takutnya nanti jangan-jangan dari awal ini kita udah punya ge mulai gejala-gejala nge-drop nih, gitu kan?
Mhm. Bener. Iya. Mmm. Mhm mhm, bener bener. Mhm. Nah. <chuckles> Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Nah.